Sag mal, ich weiß nicht, ob du 'n Serienfan bist, aber was macht 'ne Serie für dich bingewürdig?
Ja, auf alle Fälle also, ich liebe schon ab und zu mal 'n bisschen Fernsehen zu gucken zum Ausgleich, einfach mal, um was Spannendes zu sehen oder Interessantes oder um was zu lachen zu haben. Man ist ja manchmal auch gern faul am Abend und dann, ja, setzt man sich gerne vor 'n Fernseher oder ich mache auch einfach gerne Sport davor und ja. Mhm. Und bingewürdig würde ich sagen, auf jeden Fall Dinge, die einen fesseln, ja, egal ob's jetzt, äh, total lustig ist und ich möchte weiter was zu lachen haben oder wenn's vielleicht total gruselig und spannend ist. Äh, al ich man will einfach, äh, dranbleiben wollen, also, dass es wirklich einen mitnimmt, egal in welche Richtung das jetzt geht. Ich habe jetzt da keine, ähm, spezielle Richtung, auf die ich jetzt fokussiert bin oder so. Es kann auch so 'ne äh, ja, äh, einfach ist ist es eigent im Prinzip wirklich gut, äh, wenn Charaktere richtig gut gespielt sind oder auch die Story einfach, äh, gut ist, ja.
Okay. Mhm. Okay. Okay. <chuckles> Ja. Mhm. Ja, verstehe. Was was war denn so die letzte Serie, die für dich, ähm, bingewürdig war, und die du dann auch durchgesuchtet hast, sag ich mal? <chuckles>
Mhm. Oh, ich habe tatsächlich grade mehrere am Laufen. <giggles> Also, zum einen, äh, die Serie „Ghosts“, ähm, heißt die. Die ist total lustig, ja. Und zwar tut da so 'n Ehepaar also, ähm, er ist Inder und sie Amerikanerin und, äh, sie haben so 'n altes Schloss geerbt. Und in diesem Schloss leben aber Geister von verschiedenen Generationen, also, von, ne, mehreren Jahrhunderten. Der eine ist im Krieg gestorben, der andere ist 'n Indianer, ähm, die andere 'ne alte Ehefrau Hausfrau von früher. Und also, dann ist dann Hippie dabei und 'n Wikinger ist dabei. Es ist ganz lustig gemacht. Und de dieses Ehepaar weiß natürlich zuerst gar nichts davon. Und die Geister wollen die erst mal wieder loswerden. Aber sie hat dann einen Unfall wegen der Geister. Also, ähm, der eine kann nämlich ganz wenn er sich ganz arg konzentriert, kann er Dinge bewegen. Und sie fällt dann über diese ähm, ja, über diese äh, was war das, so so irgendwie Gegenstand, den er da hat rollen lassen. Und f sie fällt dann die Treppe runter und landet im Krankenhaus und ist für kurze Zeit tot. Und, äh, wird dann wieder aufgewa geweckt, ne wird wieder zurück ins Leben gerufen und seitdem kann sie nun Geister sehen und hören. Und da beginnt eigentlich dieser ganze Spaß. Also, die Serie ist wirklich köstlich. Ja.
Ja. Okay. Mhm. Ja. Cool, okay. Ja. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Ah. Okay. Ja, du hast grade gesagt, also, 'ne Serie ist für dich bingewürdig, wenn sie einen fesselt. Klar. Das würde, glaub ich ich glaube, dem würde fast jeder zustimmen. Aber was macht denn für dich so 'ne Serie wirklich fesselnd aus?
Richtig. Genau. In dem Fall ist es zum Beispiel die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da mitspielen. Jeder spielt seinen Charakter einfach wunderbar, ja. Also, du kannst über jeden schmunzeln, jeder hat seine Eigenart. Und das ist total lustig, weil in dem Fall ja die wirklich aus verschiedenen Zeiten kommen und dann spielen die ihre Zeit so gut einfach, ne? Der Hippie, ne, der so leicht vergesslich ist und alles ist peace und so weiter. Dann dieser, äh, Börsenmarkler oder was, hat der da so also, ganz so im Schlips rumläuft. Also, so lustig, 'n Pfadfinder ist noch dabei und also, so ganz unterschiedliche die Charaktere sind einfach genial gespielt. Und dann, ähm, in der Serie vor allem einfach auch dieser Witz dabei, also, die Witze, die dadurch entstehen. Das, äh, ist dann so 'ne Sache, dass man denkt: „Ach, ne, ich will heut Abend wieder was zum Lachen. Ich guck mal wieder 'ne Folge weiter.“ Ja, und dann bleibst du auch gerne natürlich auch einfach dran, ja, weil du, äh, grad so schön im Lachen bist und du hast noch Zeit, dann guckst du auch die nächste Folge und das, äh, ja, macht's dann bingewürdig. <chuckles>
Ja. Mhm. Verstehe. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ja, wie ist das denn bei dir? Welcher Typ Mensch bist du? Also, wann entscheidest du, ob du 'ne Serie wirklich weiterschaust? Also, gibst du der Serie vielleicht 'ne Chance von 2, 3 Folgen oder ist das so, ne, wenn wenn dich das nach paar Minuten schon nicht packt, dann musst du sagen: „Ne, dann lass ich das lieber sein.“
Mhm. Ja. Ja, da sprichst du was Gutes an, auf jeden Fall. Also, ich schaue mir die erste Folge an und dann entscheide ich, ne? Also, ich merke meistens so in der Mitte, ist das jetzt was für mich oder nicht? Also, ich merke schon relativ schnell, ist das jetzt was für mich oder ist das nix, ne? Also, ja. Mhm. Also, jetzt einfach hier so meine Zeit verschwenden, das ist nicht mein Ding. Irgendwas jetzt, äh, weitergucken bloß weil ich es angefangen habe, würde ich jetzt nicht machen. Es muss wirklich, das auch wirklich wert sein, ja. Mhm.
Okay. Ja. Oh, ja. Ja das das m machen tatsächlich ja auch viele, hat man das Gefühl. Wie ist es denn, ähm, schaust du lieber allein oder mit jemandem gemeinsam?
Das ist eigentlich egal. Also, ich schaue auch gerne mit anderen zusammen auf jeden Fall. Das macht's dann natürlich, äh, oft dann interessanter, weil jeder dann seinen Senf dazugeben will. Man lacht vielleicht gemeinsam oder man spricht dann gemeinsam über diese Situationen. Dann kommt's auch gerne mal vor, dass wir dann vielleicht Stopp machen und erst drüber quatschen über die Situation und, äh, rummeckernn, ne? Oder oder sagen: „Ja, das geht ja jetzt gar nicht, ne? Wieso macht der das jetzt?“ Oder so und jeder gibt dann seinen Senf dazu und dann kann's echt passieren, dass wir das kommt wirklich relativ häufig vor, dass wir dann zurückspulen, <chuckles> weil wir jetzt alle gequatscht haben und dann was verpasst haben und wir gucken ja, äh, gerne, äh, per Streaming, ja, von daher ist es ganz praktisch. <giggles>
Ja. Ja, ja, okay. <chuckles> Ach, okay. Ja. Ja, das stimmt. Wie ist es denn, also, legst du denn mehr Wert auf die Charaktere? Weil du du hast ja grade schon sehr erzählt in d der Serie, die du jetzt grade schaust, „Ghost“, ähm, sind die Charaktere schon schon sehr, wie soll man sagen, prägnant vielleicht? Und legst du vielleicht da lieber mehr Wert drauf? Oder wenn die Handlung gut ist, dann kannst du auch bei den Charakter Charakteren 'n bisschen zurückstecken?
Mhm. Hm, ne, das könnte ich nie. Mir wäre tatsächlich der Charakter tatsächlich immer am wichtigsten. Wenn die Charaktere nicht gut gespielt sind, dann kann dann kann die Story noch so gut sein, dann, mm, wär's es nicht würdig, das anzuschauen. Also, da müssen schon 'n paar Schauspieler her, die was drauf haben und denen man das auch wirklich abkauft, die Person, die sie da rüberbringen wollen. Also, das ist schon sehr wichtig, ja.
Okay. Mhm. <chuckles> Okay. Ja. Ja, verstehe. Und wie wichtig sind so Cliffhanger für dich, um einfach dranzubleiben? Also, merkst du das vielleicht immer wieder? Ähm, i okay.
Mhm. Ah, gar nicht. Also, die wären für mich eigentlich eher überflüssig. Mhm, mhm.
Ja, okay. Und ist es so, dass, ähm, eher so komplexe Storys dich anziehen? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei „Ghosts“ ist. Oder ist das einfach was, wo du auch 'n bisschen abschalten kannst?
Mhm. Ja, ich denke beides. Also, die Mischung macht's ja meistens. Also, deswegen sage ich auch, ist mir jetzt so die Sparte oder die Rubrik, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es muss wirklich, äh, das, was es da bringt, äh, wirklich gut machen. Also, bei „Ghosts“ ist es dann der Witz natürlich. Dann gibt's vielleicht auch Serien wie „Monk“ oder „Elementary“ oder, äh, „Lie To Me“ oder so, wo wo Fälle gelöst werden, wo ich dann wiederum spannend finde, wenn dann so ja, die Charaktere, ähm, die die sind da auch sehr wichtig für mich. Also, wie setzen die jetzt um, diese zwischenmenschlichen Situationen und wie lösen sie den Fall und so weiter. Also, das ist auch sehr spannend.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Also äh, also, das ist ganz unterschiedlich. Da gibt's ja auch „Desperate Houswives“, finde ich auch, äh, superlustig, weil da ist 'ne lustige Mischung, da ist Witz, aber auch, äh, Spannung. Und ähm, und dann dieses schöne Bild, also, das macht auch viel aus. Oft ist ist das Ganze, äh, auch draußen mal gespielt. Also, nicht immer die gleiche Szene, vor allem also, jetzt, sondern, ähm, ja, dass das ganz hübsch, äh, auch anzusehen ist natürlich das Ganze. Ist auch wichtig, ja.
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Jetzt hast du ja schon einiges aufz gezählt, was aber auch ziemlich variantenreich ist. Gibt's irgend 'nen Stil, den du dann bevorzugst, also, vielleicht 'n bisschen düster oder humorvoll, was ja auch bei „Desperate Houswives“ so 'n bisschen Thema ist?
Mhm. N nein, nicht so richtig. Also, ich habe auch zum Beispiel so Dokumentationsserien, wo Forscher zum Beispiel, ähm, paron paranormale Dinge, äh, versuchen, aufzuklären, wo dann richtige so Weltraumingenieure und so dabei sind, also, wo auch superinteressant ist und ja auch wieder irgendwo mehr ernst, aber dann auch mehr mystisch ist, was mich sehr interessiert, weil ja, der Weltraum hat ja noch viel zu bieten und so weiter. Also, d das ich ich finde auch so spannende also, ich habe da echt keine Rubrik. Also, es muss einfach wirklich, äh, für mich wieder so, einfach so 'n Wert haben, das wirklich gucken zu wollen. Also, bei diesen Krimiserien finde ich es gut, wenn jeweils der Detektiv eben 'ne 'ne originelle Rolle spielt und man vielleicht auch 'n bisschen, ähm, so denken kann, ach ne? So 'n bisschen miträtseln, wie könnte man das jetzt lösen und rauskriegen oder eben, wenn's um wirklich was Echtes geht, äh, dass einen das auch wirklich interessiert, ich möchte wirklich dann mehr drüber erfahren auch oder oder eben so was Lustiges, ne? Wie „Ghosts“ oder natürlich auch, äh, damals gab's ja auch dieses „King of Queens“, das ist ja auch total lustig. Ähm, dieses, äh, zum Lachen einfach, ne? Das ist auch mal schön, genau. Es gibt aber auch so ja, also, ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene Serien in verschiedene Richtungen. Aber ich finde einfach, wenn das gut gespielt ist, die Charakter sind als Charaktere als Allererstes wichtig und dann eben als 2. auf jeden Fall sofort die Story natürlich. Was steckt dahinter, ne? Also, wenn das jetzt totaler Humbug wäre, ne, dann, ja dann würde ich das auch nicht gucken natürlich, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, stimmt. <chuckles> Okay. Ja. Ja, genau. Okay. Mhm. Verstehe. Okay. Bist du denn also, bist du denn jemand, der schon mal 'ne Serie zweimal geguckt hat?
Ah, ja, tatsächlich. Also, ich habe, <chuckles> äh, „King of Queens“ habe ich tatsächlich zweimal geguckt, weil ist ja das ist ja 'ne sehr alte Serie, die och ich weiß nicht, die die ich schon vor 20 Jahren oder was, äh also, da konnte man sie einmal, äh, im Fernsehen damals ja immer gucken und mittlerweile gibt's ja das Streaming und dann hab ich mir gedacht: „Ach, komm, ich guck das nochmal“, ähm, weil damals habe ich auch paar Folgen verpasst. Man war ja nicht immer zu Hause, wenn es lief, ne, äh, dank der Arbeit und so weiter oder wenn man fort war oder aus war. Und ja, da habe ich das tatsächlich noch mal angeschaut und das war nett.
Ah, okay. Ja. Ja. Ja, ist es nicht auch so, dass es dann so Serien sind, die man auch so' n bisschen nebenbei laufen lassen kann, oder? Wo man sich jetzt nicht voll auf die Story fokussieren muss, was vielleicht bei „Ghost“ der Fall ist. Genau, also, die Serien gibt es auch. Ja.
Ja. Genau, richtig. Da kann man nebenbei essen und quatschen oder was spielen. Ja, das ist, genau, mhm.
Genau. Und gab's auch mal 'ne Serie, die du abgebrochen hast irgendwann, das äh, also, jetzt nicht nach 20 Minuten oder so, wo du gesagt hast, du entscheidest das schon relativ schnell. Aber, ähm, irgendwie, wo du dann doch gemerkt hast: „Okay, das entwickelt sich hier grade in 'ne Richtung, die mich nicht interessiert“ vielleicht?
Mhm. Mhm, oh, schwierig. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich „Shields of Marvel“ geschaut habe. Das war super spannend. Also, ähm, da habe ich lange mitgeguckt. Vor allem hat mich die Serie auch immer total motiviert zu trainieren nebenher. <laughs> Und, ähm, ja, wenn da so Power Actionfiguren mitspielen, die haben alle was drauf, ne, dann wirst du motiviert, okay, äh, auch 'n bisschen was zu tun,, <laughs> ähm, ich tue das sowieso total gerne verbinden, dass ich nebenher Sport mache, ähm, dann, ne, bin ich nicht hier der faule Sack auf der Couch und stopfe hier die Chips rein und sondern ja, ich ich tue noch was Gutes dafür, dann habe ich's auch verdient, ne? So bin ich dann, ja, ja.
Okay. Mhm. <chuckles> Okay. Ja. Okay, ja. Ja, genau, okay. Kannst du dich dabei auf die auf die Story fokussieren, wenn 's was wirklich was zum Nachdenken ist oder so?
Mhm, ja, das kann ich das ka das kann ich wirklich gut, ja. Mhm. Ja. Also, und da da die Serie, die habe ich irgendwann nicht mehr gesehen, aber das lag eher daran, dass die nächste Staffel noch nicht kam oder dann was gekostet hat. Und da habe ich, äh, 'n Abbruch gehabt. Also, interessant wäre es schon gewesen: „Okay, wie ging 's da jetzt weiter oder so?“ Aber es gibt natürlich schon so manche Serien, wo man denkt: „Oh, im Laufe der Zeit sind sie jetzt vielleicht schlechter geworden“, oder, ähm, vielleicht, äh, sind die da irgendwie vom Weg abgekommen oder so. Ähm, ja, geht mir jetzt zum Beispiel gerade momentan so bei „Elementary“, wo ich schaue.
Okay. Ja. Und Ja. Ah, okay. Ja. Ah, okay.
Da war das am Anfang ziemlich lustig, ist ja auch 'ne Detektivserie mit, äh, „Sherlock Holmes“ und, äh, Watson ist seine Partnerin, seine Assistentin. Und zu Beginn leben die gemeinsam im Haus und, äh, lösen die Fälle. Und jetzt ist sie ausgezogen und irgendwie distanziert das Ganze irgendwie und, äh, man denkt so: „Ach, das wird nie wieder wie wie zu Beginn, so diese Chemie zwischen den beiden.“ Äh, wo man dann echt denkt: „Hm, guck ich jetzt noch weiter, ist es das wert?“ Aber man bleibt schon dran, weil man will ja, äh, wissen, nähern die sich jetzt wieder an und wird es nochmal anders? Also, kriegen sie noch mal die Kurve?
Mhm. Hm, okay. Okay. Ähm, du hast jetzt gesagt, du schaust Serien sehr gerne beim Sport oder du bist dabei schon sportlich aktiv. Ähm, das heißt, würdest du sagen, Serien zu schauen ist eher Entspannung für dich oder vielleicht auch Flucht aus dem Alltag?
Mhm. Also, ähm, zum einen, gut, gibt's ja auch Serien, ne, wo 's um echte Dinge geht, wo dann auch interessant sind natürlich, ne, wo man was dazulernen kann auf jeden Fall. Also, hm, gucke ich zum einen natürlich auch, äh, Serien, um mich zu bereichern, vielleicht auch, um zu verstehen. Ich schaue auch gerne so Fälle an, ne, also, Kriminalfälle, also, echte Fälle um um, zu sehen, gibt 's da 'n Muster, ne, zwischen diesen also, ja, bei diesen ganzen äh, ja, Tätern sozusagen und so weiter. Also, das ist auch, äh, wahnsinnig interessant oder wenn dann so Forscher oder so arbeiten oder Ingenieure, find ich auch interessant. Zum anderen wieder zu zur Entspannung natürlich so, wie du sagst. Zum anderen vielleicht, äh, um den Alltag aufzulockern und um lachen zu können. Und dann wieder, um 'n bisschen Motivation zu machen. Ich ich sage ja, ich mache ja auch gern nebenher Sport. Dann vergeht die Zeit noch schneller natürlich, ne, äh, wenn man das miteinander verbindet, ja.
Ah ja. Mhm. Mhm. Hm, ja. Ja. Mhm. Genau. Gi Gibt es eine absolute Lieblingsserie von dir?
Oh, schwierig. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. <laughs> Als Kind hätte ich auf jeden Fall gesagt: „Alf!“ <laughs> Ganz klar. <laughs>
Okay. Ah, okay. Ja, also schon was hu humorvolles.
<giggles> Genau, also, das das war ja das war ja sehr lustig und süß, ne? Ja, mhm.
Ja. Ja, cool. Ja, dann war sehr interessant, deine ja, deine Sicht darauf zu hören von jemandem, der scheinbar es liebt, Serien zu gucken, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschau.